وبالنسبة بقى لخصوصية الألبوم ده مين اللي يقدر يتفرج عليه ومين اللي ما يتفرجش عل
كلّنا بنتفرج عليه، مش حاطين له حدود يعني أنت تلاقينا كده جينا في يوم وجبنا كلّنا الصور وقاعدين بقى، وهُم بقى يقولوا لي: "ده مين ده يا ماما؟ ده ده وأنتِ صغيرة، ده خاله ده؟" وهُم بقى أقول لهم: "أيوه، دي دي صورتك أنتِ." تقول لي: "لأ، هو ده أنا والّا دي أختي؟" قُلت لها: "لأ." أقول لها: "لأ، دي أنتِ." كده.
<laughs> آه. آه. ما بيتضايقوش بقى لمّا يشوفوا الstyle بتاعهم وهو صغيرين وإيه ال إيه اللي كنت ملبساه لنا ده يا ماما وإحنا صغيرين ومش عارف إيه والحاجات دي <chuckles>
ياه! ياه! تعليقات كتير جدًا، آه قُلت لهم: "كنتم تعرفوا تلبسوا دلوقتي زي اللي أنا بالبسه لكم؟" <laughs>
آه. بتعرفوا تجيبوا اللبس ده أنتم ما تعرفوش دي الماركات دي إيه.
آآ، ده ده أنتم بت كنتم بتلبسوا أحسن حاجة، اللبس دلوقتي البناطيل مقطعة والتيشيرتات مقطعة حتى البلوفرات مقطعة، طب هتدفي إزاي؟
ي آه. <laughs> بيردوا عليكِ يقولوا لِك ايه بقى في الموضوع اللبس ده والموضة ال والحاجات اللي أنتِ كنتِ بتختريها لهم؟
<chuckles> يعني في منهم يعني أنا مثلًا أنا عندي 2001، <chuckles> وعندي 2009 <chuckles> ففي منهم اللي يقول لي: آآ "الله ستايلي كان حلو أوي،" وفي منهم يقول لي: "إيه ده يا ماما اشمعنى أنا كنتِ بتلبّسيني كده؟" <chuckles> ف ف
<laughs> آه، آه. <laughs> لمّا بيشوفوا صورهم جنب بعض يعني بيقول في حد حديث شوية وحد يعني
آه ح أيوه بالضبط كده حد كده وحد كده. آآ بس لأ والله عندنا ذكري
كنتِ من الأمهات اللي بتجيب اللبس كبير شوية عشان ينفعهم في ال ويقعد معاهم أكتر؟
لا لأ أبدًا، ما كنتش احب الفكرة دي خالص بصراحة، ده أنا كنت باحس إنها مبهدلة وكمان كانت دايمًا عمة الولاد تقول لي:" أنتِ ج يا دوبك جايبة لبس على القد، ما توسعي شوية العيال بتكبر بسرعة." هي خايفة على فلوس أخوها أكيد طبعًا. <laughs> بالضبط ف لأ، يعني كنت ممكن ما أك ما أكبرش في عدد الأطقم، يعني ما أكترش فيهم بس أخلّي مقاسهم حلو، يعني لمّا يخلصوا المرحلة دي تبقى الهدوم خلاص خلصت فيجيبوا غيرها للمرحلة اللي بعديها.
آه. آه. <laughs> أيوه، ط أكيد طبعًا. <giggles> ن تضبطي المقاس.